Zombie.
Zombie evet.
Cranberries'in Zombie'sini çaldı. Ben zombiyi nerede duysam oraya gid
Yani Ha ha. Oraya gidiyorsun bu sefer de. <laughs>
Evet, öyle. <chuckles>
Evet, eee, aslında şöyle ins eee, biraz insanların, eee, gerçekten, emm, yani deneyim, eee, yaşatıyor. Sanki bir yemek de öyledir, bir konserler de öyledir. Hele canlı müzikler ya da, eee, canlı olmasa bile arka planda çalan, eee, bir müzikte yanında olduğun kişi, eee, bunların her biri biraz daha, eee, insanın deneyim, eee, sunuyor ve unutulmaz ha e a anılar hâline gelebiliyor. Emm, arkadaşının Murat Boz'la aynı, eee, yarışmada olması gerçekten, eee, şu an, eee, hatırlanıp "Ya, nasıl şu an o adam nerede?" de deyip böyle, eee, öyle bir Evet, öyle bir yere gelebiliyor gerçekten. Aslında sen Eee, belirli şarkılar var hayatında ve bu şarkıları, eee, duyunca, eee, deneyimlerin aklına geliyor, e, işte, eski sevgilin aklına geliyor. Ne kadar kıymetli böyle güzel anılar bili biriktirmek, eee, ve sonra hatta birbirinizi arayabilip, eee, bunu söyleyebiliyorsunuz yani başka insanlarla, eee, hayatınıza devam etmişken. <chuckles>
Evet. Kesinlikle. Ya benim arkadaşım, işte, çok, eee, saygılı bir tip yani. Evet. Evet. Hı hı. Tabii tabii. Mesela o onun üstüne ne kadar süre geçti? Bir 10 y Ne kadar geçti ya? 10 yıl falan o Yok. 20 yıl oluyor ya. Pardon. on yedi yıl mı ne oluyor. Evet, eee, a geçen, işte, 3 ay önce konuştuk bir şeyle ilgili onun da kızı var. Eee, işte, eee, gelecekti falan yaşadığım ülkeye. Bir an böyle şey oldu, "Ya," dedi "geçen Göksel'i dinledim" dedi. <chuckles> "Göksel çaldı." dedi. "Ben yine o günlerimize gittim." dedi. "Nasıl olur ya?" dedi "İnsanın" dedi "hayatına bu kadar mı, hani, emm, etkiler yani?" Evet.
Hımm. O bayağı! <chuckles> Evet. He he. He he. <laughs> Evet. Ne kadar bir ben benliği oluyor a aslında. Benliği hâline, eee, geliyor.
O zaman ben şimdi buradan bir çıkarım yaptım hemen. Eee, şimdiki, eee, erkek arkadaşımla bir tane şarkı bulup onu şey yapmam lazım Hımm, anladım evet, onu biraz kodlamam lazım, evet, şimdi Aynen öyle. Tamam, peki. <chuckles>
<chuckles> Evet, onu kod Evet, öyle bir kod güzelleştirebilir, evet, o deneyimi. Ya yani böyle kötü ayrılıklar da olsa iyi ayrılıklar da olsa o zamana dair kendini hatırlatan seni hatırlatan, eee, bir deneyim oluyor aslında bunlar müzik, eee, işte, güze Evet, böyle bir şey bence de gerekebilir bir ilişkiye, insanın kendi için gerekir bence.
Kesinlikle, tamam. İlk işim şarkı bulmak. <laughs> Kesinlikle, yani onu duyduğunda nasıl bir koku ona çağrıştırıyorsa, eee, şarkı da aynen çok daha basit yani.
Değil mi? Ya, kokular, yemekler, renkler, işte, her şey bir, eee, atmosferi oluşturuyor. Aynı zamanda dediğin gibi, eee, parfümler de insanı geçmişe götürüp bir anı, eee, hatırlatabiliyor. <chuckles> Eee, çok keyifliydi bugün senden, eee, belirli şarkılarda yaptığın zaman yolculuklarını dinledim. <laughs>
Aynen öyle. Evet. Evet, ben de yaptım şu anda tekrar oralara yolculuk. Eee, soruların için ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi k seninle sohbet etmek gerçekten.
<chuckles> Görüşürüz, hoşça kal.
Güle güle.